Ähm, beides. Also, einfach normale Freunde, die ich hier habe. <chuckles> Und auch einige von denen sind auch meine Komilitonen, ja, aber nicht alle.
Ja, okay. Ja, hm. Meinst du, da hat das ha hat was damit zu tun, dass die gerne Jazz hören, äh, dass, d äh dass das Mediziner sind? Also, ich meine, Medizin studieren?
Und mit denen ja? <giggles> Das kann schon sein. Also, ich bin mir ich glaube aber nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was das ist, ähm, aber <chuckles> vielleicht
Ja, okay. Sind da viele verschiedene Nationalitäten dann oder sind's alles also, sind nicht alles Bulgaren dann?
Ähm, schon einige, ja. Einige, ja. Ne, ne, es sind sehr viele Deutsche auch. Sehr viele, ähm, Leute aus der UK, aus, ähm
Okay.
äh, Großbritannien und viele Leute aus, ähm, Indien zum Beispiel, aus Kanada.
Ach ja, wow. Okay. Sind es dann ganz bekannte Universitäten dort oder wie?
es geht so. Also, es ist für viele eben 'ne Option. Ähm, genau, ja.
Mhm. Ja, super, hört sich doch gut an. Okay. Fühlst du dich wohl dort?
Genau. Ja, ich fühle mich sehr wohl dort. Danke. <chuckles>
Ah, das ist aber schön. Okay, toll. Ja, schön. Okay. Ja, schönes Thema. Äh, dann, äh, wünsche ich dir noch 'n schönen Tag, ne? <chuckles>
Ja. Schönen Tag dir. <chuckles> Vielleicht hören wir uns gleich noch.
Ja, danke. Also, bis bis bald, Tschüss.
Tschüss.